Oui, heu, tu sais, heu, en ce moment, là, heu, mon agenda, il est vraiment, heu, surbooké. Heu, j'ai l'impression de pas avoir, heu, 1 minute à moi et heu, ce qui mange, vraiment, heu, le plus, heu, de temps, heu, en ce moment, c'est les réunions qui sont interminables et en plus de ça, qui sont, heu, je trouve, heu, enfin, de mon point de vue, totalement inefficaces, quoi
Ouais. OK. D'accord.
et heu, du coup, je sais pas trop, heu, comment gérer ce problème. Donc heu, bah, je voulais t'en parler et puis, heu, avoir des petits conseils, heu, peut-être pour améliorer la la situation.
Oui. Oui, on va voir ça ensemble. Déjà, heu, la 1re chose, c'est que je comprends totalement ce que tu ressens. Il y a une espèce de petite frustration, quand même, qui se dégage, heu, dans dans dans ton discours et et et et c'est normal. Ça a l'air de de t'embêter. T'inquiètes pas, on va on va trouver une solution ensemble. Hem, tout d'abord, ces réunions-là, est-ce que c'est heu, on te les impose? Qui te les impose? Heu est-ce que c'est dû à la culture d'entreprise? Est-ce que c'est, heu, un supérieur qui fait un peu de zèle? C'est c comment ça se passe un peu?
Mmh mh. Ouais. Ben, en fait, c'est le directeur, heu, général, qui souhaite, heu, qu'on se retrouve, vraiment, tous, heu, ensemble, heu heu, un peu, en pour f souder, heu, les liens, heu, entre les équipes. Heu, donc on va avoir, heu, vraiment tous les services, heu donc que ce soit le marketing, les achats, la R&D, heu et cetera et heu, c'est vrai que, s selon lui enfin, l l'objectif, heu, voilà, c'était vraiment de partager des infos, heu, pour que tout le monde soit aligné sur, heu, chacun des projets et heu, et ça permettrait de resserrer les liens. Heu, sauf que bon, lors de ces réunions, heu, moi, j'ai plutôt l'impression qu’on dit des informations, heu, que tout le monde connaît déjà, heu, parce qu'on s'en est parlés entre nous, parce qu'on a déjà fait des réunions sur le projet, heu et et d donc ça fait comme une répétition et puis, hem, heu, ça nous prend du temps aussi à à préparer parce qu'on doit présenter des choses pour que ce soit dynamique.
OK. Mmh mh.
Donc chacun est obligé, chaque service est obligé de présenter un un petit quelque chose et en plus, cette réunion, elle dure 1 heure 1/2, donc c'est c'est hyper long.
Ah ouais. D'accord, et elle est toujours au au à la m à la m au même horaire, le même jour?
Oui, elle est de manière très régulière, heu, toutes les 2 semaines. Donc en plus, c'est vraiment, heu, assez fréquent, quoi.
D'accord. Mmh, effec effectivement. Elle elle t'empêche, heu, de faire ton travail à q à quel point? C'est-à-dire qu'elle tombe toujours mal parce qu'à ce moment-là, tu as quelque chose de de particulier à faire ou tu pourrais peut-être éventuellement un peu l'anticiper?
Ben, du coup, j'essaye d'anticiper au maximum. Heu, déjà, heu, ça me prend au moins 1 heure, heu, de mon temps, heu, pour préparer un sujet, heu, qu'on doit présenter après pendant cette réunion et ensuite, heu, j'essaye de m'organiser et je sais que, heu bah, tous les, heu, lundis, heu, enfin 2 lundis du mois, je je serai prise toute la matinée donc je me bloque mon agenda, bah, pour être sûre de pas être embêtée à ce moment-là.
Mmh mh. Pourquoi toute la matinée?
Bah, je me bloque toute la matinée comme ça, heu, quand j'arrive au bureau, j'ai le temps de traiter un petit peu mes mails et puis, heu, de lancer, heu, 2-3 formules, voilà, dans la matinée et puis le temps que ça chauffe, heu, ce ce sera fini après la réunion.
D'accord, est-ce que, heu, quand tu tu dois présenter des choses pendant cette réunion, est-ce que tu dois faire un PowerPoint, par exemple?
Eh oui, je dois vraiment préparer, heu, ma présentation, heu, avec précision, heu et puis, il faut vraiment la rendre dynamique, attrayante. J'essaye même de faire des petits jeux, des des quiz, parce que comme je sais que la réunion dure 1 heure 30, heu, il faut vraiment rendre le moment un peu ludique et interactif parce qu'on n'a plus beaucoup, heu, de concentration ou d'attention au bout d'un moment donc ça permet de de stimuler un petit peu, heu, ce moment-là donc, heu, ça ça me demande vraiment une préparation, heu, en amont qui est conséquente, oui.
Mmh. Bien sûr! Est-ce que donc du coup, si j'ai bien compris, vous êtes plusieurs à présenter lors de cette réunion?
Oui. On est, heu, plusieurs services, heu, à présenter, donc heu, en général, heu, on est, oui, 4 ou 5 services, donc heu, 4 ou 5 présentations.
Donc la tienne elle doit durer à peu près, heu, 20 minutes?
Oui, exactement. Ouais.
OK, d'accord, ça représente à peu près combien de slides?
Mais j'essaye de faire le moins de slide, heu, possible et heu, vraiment d'être très synthétique, heu, donc j'en fais que 4.
OK, d'accord, super! Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Hem, déjà la 1re chose la 1re chose avant de passer sur l'aspect, heu, peut-être exécution, heu, tu vois? Hem, peut-être je te propose, si tu es d'accord, heu, peut-être un changement de perspective. Cette réunion aujourd'hui elle a l'air d'après ce que tu expliques elle sera même à l'avenir plus ou moins obligatoire, parce qu'à moins que tu ailles voir le directeur et lui dire: «Écoutez, vos réunions, maintenant, ça suffit», heu, ça risque d'être un peu compliqué, à moins que ce soit possible, peut-être?
Super. Mmh mh. Moui, mmh. Oui peut-être que si on est plusieurs à lui remonter que cette réunion est un petit peu, heu, chronophage, peut-être qu'il il reconsidérerait les choses et peut-être qu'au moins il la mettrait 1 fois par mois, mais mais bon, ça on sait pas. <chuckles>
Bien sûr. D donc ça ça c'est déjà une possibilité. Mais admettons que ça se fasse pas, d'accord, il te faut quand même une solution ou un début de solution si jamais c'est pas le cas. Hem, admettons que la réunion elle se maintienne, heu, dans à ce rythme-là avec dans les mêmes conditions, la 1re chose c'est peut-être voir cette réunion comme aussi un temps de pause. D'accord? La façon dont dont tu exprimais, heu, la comment tu la vivais cette réunion, comme elle est obligatoire, pourquoi pas ne la la considérer comme un temps où c'est du temps travaillé, mais c'est du temps où, ah, tu peux te relaxer. Il y a des gens qui présentent des choses, heu, peut-être qu'il y a des petites choses à boire ou à manger, heu heu, tu vois? Plus comme une espèce de grosse pause. Heu, alors il y a une partie où tu travailles, hein, c'est sûr, hein, heu, tu as une présentation, mais d déjà est-ce que pour toi ça te semble, heu, possible de de de de basculer un peu ta perspective et au lieu de voir que le négatif, essayer puisque de toute façon è è ça arrivera, d'essayer d d'y trouver du positif?
Mmh mh. Mmh mh, d'accord. Mmh mh. Oui bah, c'est vrai que, mmh, si on repense les choses, heu, bah, puisque c'est obligatoire autant que ce soit quelque chose d'agréable, plutôt que quelque chose de subi. Donc, heu, oui c'est vrai que tu as raison, pourquoi pas, heu, voir ça comme un un moment un peu plus de voilà, de détente un peu, heu oui tu as raison, mmh.
Ça pourrait être déjà quelque chose qui puisse t'aider à réfréner un petit peu cette frustration. Ça, peut-être que ça ne la fera pas complètement disparaître, mais ça peut déjà être un 1er pas et la 2e chose, parce que c'est vrai qu'il y a un tout un côté où la préparation elle peut être un peu lourde et au-delà de la réunion en elle-même où bon, heu, tu es obligée d'y être, c'est vrai qu'il y a ce côté préparation qui qui t'embête beaucoup. Hem, ce que je peux te proposer c'est ça. Hem, c'est c'est des powerpoints et des slides et tu fais généralement des quiz ou des jeux qui peuvent être, heu, heu, faits dans un cadre professionnel. Donc ça doit être sous des quiz ou des des choses un peu de de ce type-là. Heu, il existe aujourd'hui quelque chose qui pourrait régler ta réunion et le faire pour toi en quelques secondes, c'est utiliser l'intelligence artificielle. Ça pourrait être justement le sauveur, heu, de temps dont tu as besoin. Tu lui décris, heu, ce que tu veux, d'ailleurs il peut même faire le powerpoint tout seul, hein. Il y a c'est c'est c'est assez simple tu auras tu peux trouver plein de tutos sur internet. Il te fait le powerpoint tout seul, donc il écrit tout seul, tu as juste à revoir si c'est bon et puis s'il y a que 3 ou 4 ou 5 slides ça peut être fait relativement rapidement. Tu peux lui faire générer des quiz jusqu'à l'infini puisqu'il peut te faire un nombre de quiz, heu, impressionnant, avec le ton, la qualité ou un angle de de vue que tu veux. Il peut même- tu as tu avais évoqué tu avais évoqué tu sais, le fait que des fois trouver des idées c'est un peu difficile- il peut trouver pour toi les idées si tu lui expliques bien ton ton contexte, hein. Pourquoi c'est la réunion, quel est ton secteur tout ça. Est-ce que ça pourrait être selon toi quelque chose qui pourrait, heu, t'aider et pourquoi pas résoudre ce complètement ce problème?
Mmh mh. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh d'accord, oui. <chuckles> D'accord. Ah ouais! Mmh mh. Ah bah ouais! C'est vrai que disons que je connaissais pas du tout, heu, c cet cet outil, heu, je pensais pas que l'intelligence artificielle pouvait faire ça. Mais, heu, en effet, comme tu dis, si j'ai juste, heu, à lire pour vérifier que que les données soient correctes, heu et si en plus il me fait des quiz, heu heu, voilà pour un peu rendre la présentation dynamique comme je le fais déjà, bah, oui ça peut grandement m'aider en effet.
Et c'est c'est bah, si si ça te va, ça peut être v ça pourrait être vraiment une vraie solution et et du coup, en fait, tu travaillerais réellement «que 20 minutes», entre guillemets, le temps de de <chuckles> de de la réunion que tu dois présenter. Et heu, l'heure ou l'heure, heu, 10 que tu as du reste de réunion, te dire: «OK, c'est une énorme pause, je suis avec les collègues, heu, on mange un petit truc, on boit un café, ils me parlent de plein de choses, c'est rigolo» et puis, tu vois, tout d'un coup, le côté un peu dramatique et heu, ce que ça te prenne prenne prenne du temps pourrait, heu, potentiellement complètement disparaître.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh, mouais. Bah oui, heu, pourquoi pas? Ça peut être une une bonne solution. Heu, bah, je vais essayer cet outil pour voir, heu, si ça me permet vraiment de de gagner du temps. Parce que je je connais pas du tout, et puis, il faut que je regarde comment on l'utilise, faut bien regarder le mode d'emploi, parce qu'il faut pas que je me trompe. Et puis, heu, bah, en effet, je vais essayer de relativiser un peu, heu, voilà, heu, cette réunion. Et au lieu de voir, heu, ça comme étant une une heure et demie perdue, bah, je vais essayer de voir ça, comme tu dis, heu, comme si c'était, heu, 1 heure 10 un peu de pause et 20 minutes de présentation, ouais.
Mmh. Ouais. En plus, tu vois, heu, le côté, hem, heu, notice, hem, en fait, cet cet cet outil, c'est le 1er outil, c'est la 1re technologie qui te permet, en fait, tu as juste à lui demander comment l'utiliser, elle t'expliquera comment l'utiliser. Donc, en plus, ça t p c même ça, ça te prendra pas du temps. Ça te tu tu vas pas perdre du temps à aller voir une notice compliquée en anglais. Non, non, non, tu peux lui parler en langage naturel, comme si tu parlais à quelqu'un en français, hem, et, heu, lui heu, dire: «Bah, tiens comment je peux t'utiliser? J'ai envie de faire ça, explique-moi, heu, comment il faut que je te le demande, explique-moi comment tu vas faire». Et en fait, il va tout t'expliquer, tout seul. Donc, en fait, même ça, ça ne sera pas une perte de temps.
Ah d'accord! Ah, waouh! Bah, alors même si la compréhension du logiciel est facilitée aussi, bah, alors là, j'ai vraiment j'ai vraiment envie de tester, ouais. C'est super. Ouais. Bah, en tout cas, merci de de m'avoir, heu, parlé de cet outil, heu. J'ai vraiment, heu, bah, là, je suis vraiment positive, heu, ça m'a vraiment reboostée et j'ai envie de d'essayer de faire une présentation, heu, avec l'intelligence artificielle, là.
Impeccable, impeccable. Et bah, génial! En tout cas, ça m'a fait plaisir et profite bien de tes futures réunions.
Merci beaucoup!